Moi mon frère il est à Nice, heu, marié à une femme, heu, qui le laisse pas sortir, qui l'a emprisonné. <laughs> Voilà, quand il sort, il faut qu'il fasse exactement ce qu'elle lui a dit, donc c'est courses, aller chercher les enfants, maison.
Hem Ah ouais? <laughs> C'est matriarcal cette fois. Mais tu sais qu'apparemment, c'est comme ça que faut tenir qu les hommes. <laughs>
Ah bon? <chuckles> Ah d'accord, elle a tout compris. Ah! Elle a dû lire ton bouquin!
Ah ouais, je crois qu'elle a lu le livre, hein. Heu, à mon avis, elle s'est dit: «Ah non! Ça va pas marcher avec moi, hein.»
<chuckles> Ah ouais. <chuckles>
En fait, ce qu'ils disent dans le livre, c'est que o ouais il faut le contrôler au max, et faut contrôler son argent aussi. Parce que si tu contrôles son argent, eh beh, il ira moins essayer, heu, de faire des choses bizarres avec, tu vois?
<chuckles> Ah! Oui. Mais comment tu veux contrôler son argent?
Eh ben, en fait, il faut que tu lui poses tout le temps des questions par rapport faut que tu saches combien il gagne, faut que tu aies accès à ses comptes. Ah ouais non c'est, heu, de l'espionnage, hein, de haut niveau, mais heu, c'est la seule solution selon les hommes pour contrôler les hommes.
Waouh! Oh non! Non, mais attends, eh un mec, tu lui fais ça, il te jette, heu, direct, hein. C'est pas possible.
Si si, heu, tu sais, hein, li tu peux rentrer dans la psychologie ah oui non, mais pas tout de suite, hein, parce que <laughs>
Ah peut-être après. Une fois qu'il est amoureux que tu fais ça. <laughs> «Bonjour, je m'appelle, heu <chuckles> tu peux me donner ton RIB avant toute chose? S'il te p» <laughs> Non, pas ton RIB ça sert à rien, la carte bleue c'est p
<laughs> Ouais avec les s le code et tout, heu.
Non mais oui. C'est ça. Non non mais en gros, heu, bah, lui il habite avec une femme, heu, qui n'aime pas les gens. Et du coup, heu, bah, elle aime pas sortir là où il y a du monde. Donc ils sont partis s'isoler un peu à la campagne, tu vois, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ah ouais, ah en fait, c'est p c'est pour ça qu'ils se sont mis là-bas? Pour être sûrs que pas trop de contact avec, heu, le monde extérieur?
Bah je pense, hein. Ouais, c'est ça. Donc en fait là, ça fait genre 5 ans que je l'ai pas vu. Donc heu
Mais non! Mais c'est c'est énorme, hein.
Bah oui parce qu'en fait il il veut jamais monter à Paris quoique, si je l'ai vu 24 heures, il y a 3-4 ans. Il est monté parce que ma mère elle se faisait opérer, heu, pour son cancer. Donc du coup, heu, il est monté après l'opération, je crois, ou avant. Mais, heu, voilà, c'est tout ce qu'il a fait en <chuckles> en 5 ans! <chuckles> Et quand il monte oui, quand je te dis que c'est 24 heures, c'est 24 heures. Donc heu, ouais, franchement. Mmh. Ah non c'est chaud.
OK. Ah ouais, non.
Wallah c'est chaud, je te jure, hein!
Wallah ouais.
Franchement. Mais pourquoi on parlait des frères et sœurs? Je sais plus.
J'avoue, heu Oh c'est moi qui t'ai demandé si tu avais des frères et sœurs.
Ah oui! OK. Bah, voilà <chuckles> j'ai une sœur aussi, <chuckles> 1/2.
<laughs> une demie.
Et toi? Tu as des frères et sœurs?
<clears throat> Ouais. J'ai 3 j'ai 3 frères.
Ouais?

<chuckles> Eh ouais, donc heu, du coup, heu ah, donc c'est pas vrai? Parce qu'on te le dit aussi? Non, mais peut-être que toutes les 2, tu vois? On est, heu on est heu, des âmes des belles âmes, hein.
Oui ouais, peut-être hein. Heu, je pense que si on nous le dit, c'est qu'il y a des gens à qui on le dit pas quoi.
Bah, oui heu Bah, on est des gens solaires.
Ouais, solaire. Ça, on me l'a dit déjà dit aussi, ouais. <laughs>
Bah oui. Ouais! <laughs> Non, mais ça mais c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien. Tu vois? Bah oui. Parce que tu vois, si moi, tu vois, j'étais beaucoup plus, heu, «Ouais, non, c'est vrai, non, je pense pas», tu vois, là, tu vois, tu connecterais moins avec moi.
Beh, je pense. Bah ouais. bah, je ma je j'adapterai, tu vois? Mais c'est vrai que
<chuckles> Ah bon? <chuckles>
Bah, comment dire? Je ef bah je pourrais pas être comme je suis si tu étais comme ça, tu vois? Il faudrait que je me restreigne. Est-ce que toi
Bah oui. Ah, tu restes pas. Ah oui, moi c'est pareil, ouais.
Ouais, toi aussi, tu adaptes, tu t'acclimates.
Ouais, mais c'est pour ça. Voilà! <laughs> Bah oui! <chuckles> Hem, non, mais moi, en fait, en fonction de l'énergie de la personne, heu, bah en fait, je vais me sentir différente, tu vois?
<laughs> ta da <laughs> Ouais, moi aussi.
Genre, heu, genre si je parle à quelqu'un de très lent, <chuckles> heu, <chuckles> donc ça va m'endormir en fait. Genre ça va m'agacer et en fait ça va <sighs> wouah. Ouais, c'est compliqué, heu, une personne lente. Ou alors les personnes, tu vois, qui te qui enchaînent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et du coup, tu as tu as aucune aucun espace, tu vois, pour parler.
<laughs> Tu vas ralentir la cadence. <laughs> Mais et mais en fait, c'est ça mais pareil, hein. C'est ça. En fait, il faut un juste milieu.
Ça, c'est Bah ouais. Bah comme nous quoi.
Tout est équilibre, voilà. Le yin et le yang. <laughs>
<chuckles> Nous s nous so <chuckles> nous sommes les belles âmes, heu, revenues sur terre pour guider, heu, notre prochain.
C'est ça.
<chuckles> <chuckles> Voilà. Et donc du coup, heu, est-ce que tu pen oui.
Mais heu, toi, tu m'as pas tu as pas répondu, hem tu, mmh et après, je crois qu'on est d'accord, c'est pour ça.
Oui. <laughs> Bah si parce que j'ai répondu du coup <laughs> Non, non, mais honnêtement, heu non, pardon, c'est pas honnêtement le mot, c'est plus sérieusement, heu, <chuckles> heu, <clears throat> je pense vraiment qu'en fait la sagesse, ça vient pas par l'éducation, mais ça vient par des choses que tu as appris toi-même par tes expériences, tu vois?
<laughs> Ouais, non, c'est bon. Non. C'est ça, je suis d'accord.
Bah ouais.
Par, heu, la résilience que tu auras développée à travers ta vie.
Ouais, c'est ça, exactement. Et aussi, heu, quand tu as tu as eu trop d'échecs et des trucs comme ça, mais que tu t'es toujours relevée et que tu travailles sur toi, et nana, bah là c'est pas mal quand même.
Bah ouais, c'est ça.